E aí o QI dela vai aumentando, vai aumentando exponencialmente, e ela chega um momento que é praticamente a pessoa mais inteligente do mundo, fala 10 línguas diferentes, sabe.
Meu Deus, experimenta esse, quero testar. <laughs>
Né, seria legal também, né. Mas o que que acontece, depois, eh, pelo fato de ele ser muito inteligente, a mesma dificuldade que ele tinha de fazer amizade pelo fato de ter um QI baixo antes, ele começa a ter também, né, porque ele era muito mais inteligente que todo mundo, então ele não conseguia se aproximar, se conectar com as pessoas
Aham. Nossa. Ai verdade, nossa.
e aí, acaba que acontece que ele começa a diminuir o QI dele de novo meio que acaba o experimento, e começa a degre degredir de novo. E, é, assim, eu lembro que quando eu li a última página desse livro, nossa, a últimas frases, assim, eu arrepiei, assim, do pé à cabeça
Ele regride, né. Nossa, cara. Ah. Aham. Meu deus.
e era um era uma história ali, o final, é tão impactante que eu juro pra você, eu fiquei uma semana sem ler
Que dizia? <laughs> Você sabe o que que aconteceu?
porque eu só pensava eu só pensava nesse livro. E aí eu lembro que eu falei para ele, né, falei: "Cara, estou uma semana sem conseguir ler, cara". É. Eh, como é que ele como é que ele falava? Ele era era ressaca ressaca literária esse daí.
Aham. <chuckles> É, é ressaca literária. Nossa, e que livro que é esse? Eu quero, eu vou anotar pra eu pra eu ler.
Ele falou: "Cara"